Nếu mà để chọn bài chốt sổ á, ôi trời ơi, nói không nói chung là cũng tùy vào cái mood lúc đấy ấy bạn ạ. Nếu mà giả sử lúc đấy đang vui là vui ấy, thì mình sẽ chọn thêm một cái bài vui. Nếu mà bây giờ bảo nghĩ một cái bài vui á, để mình nghĩ xem, à, nếu mà bài nhạc Việt ấy, mình rất là thích cái bài "Một Nhà" của Da LAB nha, bởi vì cảm giác nó rất là gắn kết ấy. Nếu mà đi hát chung với cái hội nhóm bạn bè ấy, thì mình thấy cái bài này nó rất là ô rất là tăng tinh thần á, gắn kết vô cùng luôn, thì mình sẽ chọn bài đấy, ừm, mà cũng dễ hát nữa. Đó, ừm, nó rất là dễ hát, ừm, rất là nhiều năng lượng.
Ừm. Ờ. À. Ờ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, chính xác, chính xác. Ờ, nó có nhiều năng lượng á, đúng hông? À, ừm. OK, vậy thì, ờ, không biết là trong khi mà những cái khi mà bạn đi karaoke chung với một cái, ơ, nhóm bạn như vậy á, thì thường thường là có khi nào là, ừm, có có một người nào đó hoặc là một bạn nào đó mà sẽ, gọi là, gọi là cái linh hồn của cái phòng karaoke, đúng hông? Ví dụ như là bạn đó sẽ, gọi là, bật nhạc này, chọn bài, rồi hò hét, rồi cổ vũ, kiểu, kiểu như thế.
À. Ừm. Bạn biết gì không? Đấy chính là mình, <chuckles> chính là mình là cái người tạo nên cái cái cái, gọi là sao, cái không khí của cái phòng karaoke đấy ấy. Thật ra ấy, mình, ừm, mình có thể là ở một mình thì mình hướng nội thôi, nhưng mà đi ra ngoài là mình hướng lung tung lắm bạn. Thế là khi nào cứ đi ra ngoài cái ấy, khi gặp bạn bè hay là bất kể là kể cả có một mình mình mình đi ca hát karaoke ấy, là mình sẽ luôn luôn muốn là phải vui. Thế là bây giờ là mình sẽ muốn là làm thế nào để mình tạo được cái không khí cho mọi người ấy, cùng vui với mình luôn, tội gì mà mình cứ phải buồn, đúng không? Thế là mình hay, kiểu: "OK anh em ơi, nào chúng ta hát đi", kiểu, kiểu vậy. Mình sẽ nói về cái câu nó vui vui, kiểu như thế, kiểu, khơi dậy tinh thần của mọi người ấy "Nào bạn cầm mic lên, cái điện thoại đi chẳng hạn ấy, bạn phải hát song ca với tôi", kiểu, kiểu thế chẳng hạn á.
<laughs> Quá là hay. Ờ, đúng rồi, chính xác. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi, chừng đồng ý nha. Ờ. Đúng rồi, ra là thế. <laughs> À. À, vậy á hả? Ừm, mình hiểu. Vậy là, ờ, một cái, a, linh hồn của một cái buổi karaoke chính là bạn luôn, đúng hông? Vậy thì bây giờ nếu mà bạn, ờ, được gửi một cái bài hát karaoke cho, ơ, gọi là, cho bản thân của mình vào cái lần đầu tiên mà mình cầm mic á, thì bạn sẽ gửi cái bài gì ta?
Đúng rồi, đúng rồi.